Kak, eee, zaman sekarang kan banyak nih mobilisasi menggunakan, mmm, transportasi umum ya. Nah, mmm, aku penasaran deh, kamu pernah gak sih, mmm, ada cerita gitu yang, mungkin pernah ketinggalan, eee, kereta atau pesawat gitu?
Mmm, mhm. Oke kalau pesawat sih aku belum pernah ya Kak gitu, tapi kalau kereta nih nah, jadi aku tuh pernah ketinggalan 2x Kak gitu tentang kereta ini nih waktu aku, mungkin waktu itu zaman mahasiswa Kak, gitu, nah
Oke. Mhm. Oh, iya. Oh zaman mahasiswa udah udah lama ya berarti.
Iya udah lama Kak, jadi kan memang kampung aku itu jadi bolak-baliknya itu ketika libur semesteran biasalah ya, namanya mahasiswa gitu ya libur semester kan lumayan panjang gitu bisa berbulan-bulan, nah biasanya aku pulang kampung Kak dan aku pulang kampung kan lumayan cukup jauh ya dari, aku kampus gitu ke rumah gitu makanya aku naik kereta gitu.
Mhm. Oke oke. Oke. Mhm. Oh keretanya ini, eee, kereta yang, eee, seperti KRL apa kereta antar kota?
Kereta antar kota Kak, antar kota antar provinsi Kak gitu.
Oh antar kota, oh berarti iya iya itu berarti yang harus kita apa namanya, benar-benar harus, eee, apa namanya kita fokus ya, udah sampai mana sampai mana. <chuckles> Kalau ketinggalan.
Jauh jauh. <chuckles> Iya betul Kak kalau KRL sih kayaknya heeh, ketinggalan kan masih bisa nunggu ya selanjutnya gitu dan, gak ilang gitu ya, heeh, tiketnya.
Iya, oke oke ini kereta antar provinsi wow, oke oke.
Iya betul Kak. Nah jadi gini Kak ceritanya.
Oke. Gimana tuh?
Nah jadi gini ceritanya, kalau yang awal gitu ya, yang awal ketika, aku mungkin itu masih baru-baru juga ya semester-semester awallah gitu nah jadi, ketika aku mau balik lagi ke kampus aku gitu nah aku kan naik kereta, dan, stasiun ke rumah aku itu jaraknya cukup lumayan jauh Kak sekitar 50 kilometeran ya maklum ya aku tuh di daerah terpencillah Kak <laughs> jadi kayak
Mmm. Wow. Oke oke berarti harus, eee, menempuh kendaraan umum lagi ke sananya ya ke stasiunnya?

Iya, kan nggak boleh, Kak. Nggak boleh masuk ke peron, Kak. Iya. Makanya, keluargaku waktu itu cuman nungguin di luar, gitu. Nah, terus aku teleponlah bapakku, ya, "Pa, ini gimana?" gitu, "Ini dah telat," gitu. Nah, yah, papaku tuh, memang orangnya tuh santai banget Kak, gitu. "Ya udah, tinggal pesan lagi aja," katanya.
Oh, ok oke oke. Mmm, iya iya. Mmm. Mmm. <laughs> Tinggal pesan lagi. <chuckles>
Iya. Aduh.
Oke. Tapi emang ada jadwalnya ya, di hari itu juga?
Nah, ini Kak, masalahnya, gitu ya. Jadi, itu kan jam 11.00. Sedangkan stasiun aku tuh kan di ini ya, maksudnya sta bukan stasiun besar ya, stasiun terpencil, gitu. Yang nggak semua kereta tuh, berhenti di situ, Kak, gitu.
Mmm. Iya. Mmm, iya iya.
Jadi ada kereta lagi itu, Kak, nanti tengah malam jam 01.00. Jam 01.00 malam, Kak.
Wow, lama banget, ya.
Iya, Kak, aduh. <laughs>
Nunggunya. <laughs> Oh.
Makanya itu. Terus aku bilanglah sama papa aku. "Terus ini gimana Pa, jam 01.00, kan," aku bilang kayak gitu. Dia dengan entengnya, "Ya tinggal ditungguin. Kan kamu juga nggak buru-buru amat," gitu ya, "Kan, ke kampusnya juga besoknya nggak kuliah, kan?" gitu ya. Enteng banget tuh, jawabannya. Ya masalahnya kan aku nungguin ya, lama. <laughs>
Heeh. Oke oke. Heeh. Jadi kita nongkrong jadi kita nongkrong di stasiun, ya, Pa. <chuckles>
Iya. Jadi, ujung-ujungnya, ya, gitu, karena udah terlanjur kita ke kota, gitu, Kak, ya udah, aku keluar dulu ya, sambil nungguin. Nah, aku wisata dulu tuh, Kak. <laughs> Jadi ke mall dulu, aku, Kak. Enggak. Iya, ke mall dulu, Kak. Muter-muter sama adik aku, sama ini ya, sama ibu aku, gitu. Aduh.
Heeh. Oh, iya? <chuckles> gelar tikar? Oh, wisata ke mall, oke. Oh, oke. Iya ya, seru juga. <chuckles> Tapi, berarti tiket kamu yang, eee, di awal tadi udah angus tuh, ya, berarti? Nggak bisa refund gitu?
Iya.

Iya iya, betul. Nah, jadi memang mepet banget Kak waktu itu. Nah setelah itu, ya aku suruh Bapak aku ngebut. Cuma Bapak aku, ya sengebut-ngebutnya gitu ya. Jadi dia tuh kalau misalkan nggak kosong banget, nggak beraninya nyalip Kak, gitu.
Oh, ya ya. Mhm. Mhm. Oh, ya. Heeh.
Nah sedangkan depannya itu, itu truk pasir Kak. Dan itu tuh berjejer. Aduh ini, ini ini sampai nggak?
<chuckles> Ya ampun. Kamu kepikiran kayak, eee, pengen gantian nyupir nggak sama bapakmu pada saat itu?
<laughs> Nah, iya, jadi gitu ya, aku udah ngomong, udah nawarin gitu ya, ke papa aku kayak bilang kan, "Pak, udah aku aja yang nyetir" gitu ya. "Wah, jangan jangan. Kamu, nyetirnya seenaknya" Gitu kan. Dia dia serem Kak sebenarnya. Padahal dia yang ngajarin, dia yang nggak berani disetirin Kak. <chuckles>
Eh. Heeh. Iya, heeh. Oh. Oh, oke.
Nah terus, karena mungkin, ya aku bilang kan ke papaku karena udah mepet banget, gitu ya, waktu itu, karena itu truknya berjejer gitu ya, truk pasir. Kan lama banget ya, truk pasir gitu. "Ah, udahlah Pak minggir aja. Udah sama aku aja" Biar sampai gitu ya, tepat waktu. Karena kan lumayan hangus nih, gitu, tiketnya ya heeh. Ya kalau dia dia dengan entengnya, "ya kalau hangus ya beli lagi tiketnya" gitu. "Nyari jadwal lain" gitu ya. "Daripada nggak selamat kan? Iya kan?" aduh. gitu ya, aku udah udah pusing tuh waktu itu ya. <chuckles>
Mhm. Iya. Heeh. Oh gitu? Iya iya. Hmm.
Nah akhirnya, gitu ya singkat cerita setelah perjuangan panjang gitu Kak, akhirnya nyampe stasiun juga Kak.
Mhm. Hmm, tapi
Nah, nyampe stasiun itu pas banget Kak. Jam 10.59 Kak.
<chuckles> Oh, 1 menit?
1 menit gitu. Iya, kereta aku tuh udah nungguin. Iya, betul. Kereta tuh nungguin, aku lari-larian gitu ya, namun pas pengecekan tiket kan ada ya petugas yang ngecek tiket gitu ya Kak. Nah, dia bilang tuh, malah nggak bisa katanya. "Mas, udah nggak bisa ini, udah mau berangkat," gitu. "Lah ini masih ada semenit lagi gitu Pak." Ya aku bilang kayak gitulah. "Iya Mas soalnya ini udah ditutup", "ah nggak apa apa Pak. Udah ini aja ini kan valid ya." Aku lari-lari Kak. Ujung-ujungnya keretanya udah ngelakson Kak.
Beda 1 menit? Oke. Terus kamu lari-larian dong? Heeh. Iya. Loh? Kenapa gitu? Heeh. Mmm.